Allora, volevo chiederti una cosa, ma ti capita mai di sentirti a metà tra 2 mondi, che sensazione è questa?
Allora, devo dirti che mi è capitato un po', uhm, quest'estate, perché ho fatto <chuckles> ho fatto il tirocinio post laurea, ehm, ho scelto come ambiente il tribunale, perché, uhm, io mi sono laureata in psicologia criminologica e forense. E quindi, mi sembrava comunque adeguato, fare un un tirocinio nel campo, però farlo proprio in Dimmi.
Mh. In che occasione? In che occasione? Ah. Mh. Beh, p p Dico, potre potrei anche tra un poco, p aprire qualche canale, true crime eh comunqu
S <chuckles> Effettivamente potrebbe essere interessan Sì, sì, sì, assolutamente, <chuckles> però sai quando poi par cioè <tsk> è un po' come l'Abruzzone, no, perché se ne parli, vuol dire che non ci sei dentro, perché altrimenti avresti il segreto professionale, non potresti parlarne. Capito? Quindi, mhmm, preferisco stare un po' meno sulla poltrona televisiva, e un po' più dent
Hai mai pensato Eh, insomma <chuckles> <chuckles> Eh, vabbè, esatto, esatto. Quello è ve è vero. <chuckles> Non è tan non è tanto etico etico a volte, effettivamen tante cose. Ma dimmi allo no, spiegami un po' questa estate, allora? Cos'è succ Cos'è questa divisione da cos'è nata, questo sentirsi di qua e di là?
No, infatti, infatti. Ma, poi <chuckles> Quest'estate, ehm <chuckles> Ma allora, è d è nata un pò dal fatto che, uhm, il tirocinio che che stavo facendo, che era previsto all'interno del tribunale, non era un lavoro clinico, che è quello a cui tendenzialmente ti preparano in università. Uhm, io avevo fatto degli esami di diritto, eh, uhm, ne avevo fatti, uhm, 4 o 5 mi pare, durante il percorso universitario, nonostante la laurea fosse in psicologia. Uhm, e quindi, già un po' ero questa figura ibrida, no, tra la psicologia, e la giurisprudenza, però più tendente alla alla psicologia.
Dovresti essere tu Okay. Mh-mh. Mh. Certo. Sempre la psicologia, cer
Esatto, e quindi quando sono arrivata in tribunale, uhm, mi sono ritrovata, comunque, ad affiancare, uhm, 3 giudici onorari. I giudici onorari non sono magistrati, sono proprio psicologi, neuropsichiatri, assistenti sociali, che assumono questo ruolo, per aiutare i magistrati con le audizioni, magari, delle famiglie, delle persone fragili, dei minori. Ehm, e quindi mi sono ritrovata un po' a imparare quel tipo di lavoro che è sostanzialmente un lavoro giuridico, tu fai le udienze.
Sì. Sì. Certo. Mh. Ah. Ho capi
Ehm, e lì per lì, io mi sono sentita un po', uhm, sicuramente nel posto giusto, ma come se avessi preso la strada sbagliata, per arrivarci, non so come dire, uhm, come se io uhm, cioè, se avessi sbagliato la la svolta
Sì. Sì che pratic Sì, pochettino Beh, praticamente buona parte di d di di quello che hai studiato, in quell'ambito lì, non non c'entrava poi molto, a quanto posso capire.
Esatto, perché, poi, alla fine, andava tutto fuori dalla finestra. Certo, ero sicuramente in grado di capire, uhm, leggendo magari degli atti, delle relazioni dei servizi sociali, relazioni psicologiche, psichiatriche, z c riuscivo a capirci sicuramente, più dei giudici, questo
No. Beh, no. Cer Eh. Eh, somma, pun Però verteva più su un piano su un piano più giuridico, diciamo, il tipo di lavoro, lì.
Esatto, perché, poi alla fine, il tipo di lavoro che mi o che sono andata a fare, è stato proprio scrivere delle bozze di decreto. Quindi, tu im imbastisci questo questa sentenza
Ce Certo, cer Eh, bozze di decreto, però sempre con una con la con le tue competenze, magari, di psicologo, no, dietro un pochettino, in certo senso.
No, no, mi hanno fatto scrivere proprio <laughs> le bozze, ehm, perché alla fine è è un lavoro molto
Ah, proprio ti ti Ah, ti dicevano, di tene a attenerti solo tecnico.
Eh, sì. È molto tecnico. Tu, sostanzialmente, devi essere in grado di leggere gli atti, ehm, riassumerli, e, quindi, poi, scriverli in ordine, ovviamente, mhmm, è un lavoro anche molto da certosini, perché devi cercare di scrivere tutti i dati giusti, per evitare problemi dopo, e poi c'è una parte sostanzialmente che viene sce uhm, viene decisa, uhm, in camera di consiglio, quindi con tutti i giudici, che è, mhmm, poi, i il l'effettivo della della sentenza, il dispositivo. E, tra quello che tu scrivi nel riassunto e il dispositivo, deve esserci una motivazione.
Ho capito, ho capito, ho capi Mh-mh. Mh. Cer Mh.
E, quella motivazione, per me è stata sempre un po' difficile da scrivere, perché devi entrare proprio nella testa del magistrato, che dice: "Okay dal momento che mettiamo caso, uhm, il bambino comunque è stato sempre trattato bene dalla madre, ma il padre non è in grado di prendersene cura, allora, dispongo l'affidamento presso la madre."
Sì.
Una cosa del genere. E, quindi, poi, si dispone che il bambino stia presso la mamma. Però, ehm, deve esserci proprio questo legame, tra questo giorno è successa questa cosa, per cui io devo fare questa cos
Vabbè, quello Mh. Sì, sì deve deve esse tutto u una una un ci deve essere una come si può dire, una una sequenza logica c t che porta, poi, a quella a quella Ce No, perché se ne sente se spesso parlare, no, di queste di que delle sentenze, di delle disposizioni, no, come si dice, le disposizioni, no, pe però, indubbiamente, poi, all'uomo della strada, non è che più di tanto ne può capire, perché effettivamen cioè, lì c'è proprio l il processo logico, che ha portato ad arrivare, no, a quella sentenza, come mai Vedi fate anche quella <clears throat>
Esatto. Una decisione. Mh-mh. Certo. Deve essere ben motivata.
Vedi quello che cercano, no, gli avvocati, i difensori, di solito, aspettano quella, no, per dare un giudizio, no, se c'è stato. Eh, capisco capisco. E, beh, insomma son materie
Esatto, esattamente. Anche perché, sugli elementi della sentenza, poi, ovviamente tu vai a fare ricorso, quindi, deve essere proprio ben scritta, per evitare qualsiasi tipo di problema. E, quindi è stato Esatto.
Erto ce Che c che ci sia un' appiglio, poi, un domani, perché poi portare degli appigli per un ricorso. Cer Cer
Esattamente. E, quindi devo dire, che quella è stata un po' la parte più difficile per me, ma anche per i miei colleghi, che comunque non ero l'unica psicologa lì dentro, a fare il lavoro che avrebbe fatto, ecco, un laureato in giurisprudenza.
O, comunque per motiva Più diffici Mh-mh. Ecco, perché, forse Ecco, appunto, quel lavoro forse è più un lavoro da ecco, appunto, da da d da da da laureato in giurisprudenza, più specifico, diciamo. Invece, lì ha
Esatto. <chuckles> Però, siccome siccome, appunto, il giudice onorario, uhm, mhmm, gli tocca un po' anche aiutare il togato, uhm, deve preparare un po' le bozze, mandargliele. Ehm
Vabbè comunque è sempre comunque è sempre dato che non era una cosa definitiva, è sempre una cosa utile, no, perché hai visto un aspetto, che un domani, chissà, magari, non ti potrà interessare direttamente, però comunque, hai hai acquisito una una una conoscenza de di come f come funziona un po' la macchina, no?
Sì, assolutamente. Ma, tra l'altro per me è stato interessantissimo, io mi divertivo un sacco. <chuckles> Io mi divertivo un sacco, a scrivere bozze di decreti, <chuckles> sembrerà strano. I miei i miei colleghi, detestavano il tirocinio in tribunale, io invece ci sguazzavo, veramente. Infatti probabilmente non è che mi gli stessi particolarmente simpatica. <laughs> Però, ecco, uhm, diciamo che, uhm, sicuramente ho imparato tantissime cose su come funziona, uhm, la giustizia minorile. Sì, tantissimo, e ho preso ho preso esempio da tantissime persone, perché sono stata molto curiosa, e anche un po' rompiscatole, nel voler vedere un po' tutto, quindi, io andavo da tutti i giudici, anche se non erano i giudici a cui ero stata assegnata come tirocinante, e dicevo: "Ma posso fare questa cosa con te? Ma posso vedere questa tua udienza? Ma posso aiutarti in qualche modo?" <chuckles> E quindi e quindi s
Poi beh, indipendentemente dal fatto Eh? Ti piaceva, e vabbè. No, no. E beh, per cari Eh. Piaceva. Eh, vabbè. <chuckles> La macchina. <chuckles> Eh, cert È ve Vuoi le cose, ce Ma ah? E vabbè. E loro ti acce e loro eran ti accettavano? Sì, non avevano problemi in quest
Sì. Sì, sì, sì, son stati contentissimi tutti, ehm, tra l'altro una io ricorderò sempre questa questa giudice, ehm, a cui non non stava particolarmente simpatico il il tirocinante, uhm, non s si battibeccavano di continuo mhmm, insomma una situazione un po' così.
Ah. Mh.
A me è capitato durante l'estate, siccome mancavano i miei giudici onorari, di essere ehm, di di andare da un magistrato a dirgli: "Ma ti posso dare una mano?" E, mentre questo altro magistrato anc e anche lui era in ferie, allora lei mi ha preso per il corridoio, e mi fa: "Ma senti, ma hai qualcosa da fare?" Ho detto: "No in realtà, no, mhmm" "Ah, mhmm, okay perché avrei delle cose da farti fare." Perfet allora, io conscia del fatto che questa q questa giudice fosse un po', uhm, quadrata, no, che fosse un po' particolare, e che avesse questi problemi col mio collega, uhm, avevo un po' paura, e infatti avevo cercato sempre di evitarla, e però devo di evitarla. Ehm, però, devo dire, guarda, mi è capitato, uhm, un mesetto prima di fare un l'interprete, ad un'udienza sua, e lei da quel momento si è innamorata di me, basta. Cioè, ero ero la sua preferita, quindi cosa è successo? Che, uhm, sostanzialmente ogni cosa che che facevo io e era perfetta a prescindere, ehm, e quindi, anche dopo che io sono andata via, la tirocinante che è subentrata a me, uhm, questa giudice continuava a dirle: "Ma"
I Ah, è bello, be Sì. Sì. Giudicato, certo. I Ah. E, vabbè. Era sempre era sempre <chuckles> eri sempre, il modello tu. <chuckles>
Esatto. Sì, sì, sì. “No, ma mi raccomando, vai a scrivere esattamente come ha scritto lei. Prendi il modello che che ha fatto lei, che lei era sempre precisa, era bravissima. Eh sì, sì, era bravi "Io <laughs> io da lontano, mi sentivo fischiare le orecchie. E, quindi da una parte, c'è stata un po' la divisione tra la psicologia e la giurisprudenza, e un po' anche sentirsi <clicks tongue> divisa tra il club dei tirocinanti, e essere il il lupo solitario, no, perchè alla fine
Il chio <chuckles> Er Eh, ma da dall'est dall'esterno, quel mondo lì, vabbè diciamo è un po' oggi è un po' vabbè, è è in discussione molto il mondo il mondo de della giustizia, insomma, perché vabbè, perché indubbiamente comunque Bah, vai a sapere. Ma cosa volev comunque è un mo Eh? È un mondo molto è un mondo molto tecnico, voglio dire, no, imma da quello che mi racconti, almen alme no perché, delle volte, sembra che i giudici non facciano niente, dal mattina alla sera, stiano lì a fare, insomma
Mh-mh. Ma guarda <laughs> su que Sì. Sì, sì. Guarda, posso dirti che, uhm, nel tribunale per i minorenni erano sotto di personale, erano 4 giudici, 4 a gestire
E Q Ci può essere, anche quello più quello più più che si applica di più, magari, quello un po' un po' meno, no, però generalmente immagino
Eh, ma guarda, si facevano veramente il mazzo, perché, ehm, entravano al mattino alle 8, 8 e mezza, e uscivano la sera alle 7, 7 e mezza. Uhm, c'è stato anche un giudice, che poi si è trasferito in Corte d'Appello, mi sembra, che persino le ferie passava in tribunale.
C'hanno c'hanno dei co Sì, sì, sì. Cert cer Che pensava alle fe Sì, no, perchè
Metteva ferie, per non dover fare udienze, e scriveva decreti. Cioè per
No, perché, sembra che uno u uno debba scrivere de cosa ci vuole a scrivere lì a scrivere, vabbè 2 fogli di dattiloscritti, no, magari l'uomo della street <chuckles> l'uomo della strad Per quello che ti trasmettono, delle volte i giornali, i media, no, che ti trasmettono. Sembra che s tutti corrotti, tutti tutti <chuckles> tutti in un certo modo.
Uh. <laughs> È vero, è vero. No, e invece, guarda ti posso dire
E, invece, insomma, indubbiamente, non è un lavo non è un lavoro facile, perché devono seguire devono seguire d insomma ehm, c ci c'è la legge di sopra di loro, insomma, quindi devono s seguire essere molto precisi, ecco, nei lavo nel lavo
No. Certo, ma anche perché, guarda, uhm, un una banalità loro, uhm, se ricevono uhm, se troppe sentenze che scrivono vengono, uhm, bruciate, per così dire, in appello, vengono cambiate in appello, per loro è una perdita, perché il ne va della del loro onore in qualche modo, e ad un certo pu punto, ehm, ti ti calano un po', diciamo, i punteggi. Quindi
Mh. Sì. Cert ce Sì, sì, s mette in discussi mette in in discussione il l loro il loro lavoro, insomma, come lavorano, ecc cert ce
Sì, sì, sì, sì. Ma, infatti, loro sono spinti tutti i giorni, comunque a scrivere bene, a a controllare bene tutti i parametri, ma anche solamente quando si trattava di dare una condanna ad un ragazzino, ehm, tu non ti puoi discostare troppo dal parere del Pubblico Ministero, e poi tu devi prendere il codice, guardare, ehm, qual è la la pena e poi dici: "Okay, la riduciamo di un terzo perché, ehm, c'è la minore età, quindi fai 9 diviso 3."
Pe presti si fa. Sì, sì. Rientra in quello, in quell'al Certo, cer
E p ma facevano dei calcoli, anche sulle multe, che tu dici: "Vabbè, metti una multa di 300 €." "No, devono essere 316, perché è quello che dispone la legge."
Sì. Eh, sì, sì. Cert cert No, no, ma indubbiamen
Delle robe allucinanti. Io ho visto, comunque cioè persone lì dentro, che ci mettevano il cuore, cioè, ehm, forse più i magistrati, che non gli onorari. Vedevo proprio persone, che rimanevano lì dalla mattina alla sera, e che se ne andavano dal tribunale per i minorenni, perché ci mettevano troppo il cuore, ci soffrivano troppo.
<chuckles> Sì, sì, maga Eh, beh, poi c'è anche quell'aspe quell'aspetto lì, che si pensa che un giudice non gliene freghi niente, ma invece no, magari, ci saranno anche quelli un po' più duri di cuore, ma indubbiamente ci sono anche persone che che lo fanno con coscienza, ecco, il lavoro, sicuramen
Quindi Sì. Assolutamente. È vero. E, quindi, mhmm, diciamo che mi sono sentita un po' divisa, perché un po' sento che quello è il mio mondo, però ci dovrò arrivare in un altro modo.
Sicuramen Va buono, dai. Eh, vabbè. <chuckles> Passo dopo passo, vedrai che ci arriverai. Ascolta, ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato, a il bel racconto che mi hai fatto di questa tua esperienza, e, a risentirci presto.
Qualche m <chuckles> Guarda io ringrazio te, per le bellissime domande, per me è sempre un piacere parlare di questo argomento, quindi, quando vuoi altre domande, ci sono <chuckles> e ti auguro una bellissima serata. A presto.
Grazie, grazie. Ciao.